أنا اليومين دُول مقابلني مشكلة بجد وهاموت وأحلّها، لإن الموضوع مأثر عليَّ جدًا، أنا رُحت شغل جديد تمام، وزمايلي في الشغل وال الsenior اللي معايا بجد ضاغِطْنَنِي جدًا، ومحسّسني يعني بجد إن أهم حاجة في الدنيا هي الشغل، ما ينفعش يبقى لي أي حاجة، ما ينفعش إن أنا مثلًا أمشي ساعة بدري، أو إن أنا أمشي في ميعادي حتى، فالموضوع ضاغط عليَّ أوي، ومش عارفة بجد أحلُّه إزاي؟
إمم، أنا فاهماكِ كويس أوي، وفاهمة قد إيه الإحساس اللي أنتِ حاسة بيه ده مُرهِق جدًا ليكِ، يعني واضح إن بس الشغل مش مُجهِد ليكِ كمثلًا مهام معيّنة، إنّما كمان البيئة نفسها بتاعِة العمل ضاغطة عليكِ و وقالقاكِ وتاعباكِ طول الوقت، بس حابة أسألِك عن حاجة كده، هو الضغط ده جاي من المهام نفسها الكتير اللي بيفرضوها عليكِ، والَّا من طريقة تعامل الزُملا معاكِ؟
بالضبط. إمم. إمم. بُصّي، لأ بصراحة الموضوع مش جاي بسبب المهام خالص، يعني كشغل عادي أنا حاسة إن أنا باشتغل بنَفْس الطريقة اللي أنا كنت باشتغل بيها قبل كده عادي، وال نَفْس التاسكات نَفْس كُلّ حاجة، بس الفكرة بقى في الط في الطريقة نفسها، يعني إحنا قاعدين في مكان كده آآ، هو المكان كُلّه عبارة عن صالة كبيرة آآ، وال وال يعني والناس اللي بتشتغل تحت الsenior كلّهم في نَفْس المكان والsenior بقى نفسُه قاعد معانا في نَفْس المكان، أوكي؟ فإحنا بجد بنبقى قاعدين أنا بابقى قاعدة شغالة عادي ف يعني لوحدي كده ألاقيه مرّه واحدة جِه من ورايا قال لي: "لأ على فكرة الطريقة دي مش أحسن حاجة في الشغل أنتِ المفروض تعمليها بالطريقة اللي كذا، كذا" طيب أنا متعوّدة إن أنا باشتغل بطريقة معيّنة على البرامج مثلًا، أوكي، أنت مت أنت شايف إن طريقتي مثلًا مش أحسن حاجة، بس أنا مش عارفة أعملها مثلًا، أو أو أنا مرتاحة في الطريقة دي بالنسبة لي أنا فاهماها أكتر، أو أنا بارتاح فيها ...لقيته لأ مش مستوعب أصلًا اللي أنا باقولُه ومُصمِّم إن أنا لازم أشتغل بطريقتُه، قُلت له: "طَب خلاص أوكي، اتفضّل حضرتك اشرحها لي عشان أنا أول مرّه أشتغل بالطريقة دي." قال لي: "لأ، ما أنا مش، مش مهمّتي إن أنا أشرح لِك حاجة." قُلت له: "طَب ما حضرتك أنت اللي بتقول إن أنا مش ما اشتغلش بالطريقة دي وأشتغل بطريقتك فأنا ما أعرفهاش هاشتغل بيها إزاي يعني؟" راح بَصّ لي كده من فوق لتحت، وراح ماشي وسايبني، طَب نعم يعني أنت عايز إيه؟ فطريقته بقى معايا بجد محسِّساني إن أنا مش عايزة أرُوح الشغل تاني ده أبدًا.
إمم. إمم. إمم. إمم. امم، أنا فاهمة إحساسِك كويس أوي، خصوصًا كمان إن أنتِ في بيئة عمل مش مديّاكِ مساحة إن أنتِ تعملي اللّي أنتِ إن أنتِ تُبدعي، أو أنتِ تتعاملي بطريقتِك، دايمًا بتلاقي تعليقات مش مناسبة من مديرِك بقى في أي وقت، يعني حتى لو أنتِ أصلًا مش محتاجة التعليقات دي، هتلاقيه برضه بيعلّق لِك، اللّي هو مش مجرد إن هو بيعلّمِك وخلاص. بس قولي لي، هو ده بيحصل كُلّ يوم؟ يعني الضغط ده بيحصل يوميًا والَّا كده كُلّ فترة تلاقيه بيعلّق؟
بالضبط. امم. بُصّي، بصراحة في الموقف اللّي زي ده لأ، مش كُلّ يوم، بس برضه بقى خلال الأيام يعني أنا بقى لي دلوقتي تقريبًا شهر، آآ، لأ في مواقف كتير حصلِت، يعني خلّيني أقول إن مثلًا آه، كُلّ يومين 3 بيحصل موقف كده، بس مش بيبقى نفس الموقف بالتفصيل يعني، بس أنا لمّا بدأت معاهم بدأت معاهم كنا في رمضان، فأنا بيتي بعيد شوية عن الشغل، مثلًا ساعة ونُصّ والَّا حاجة، فلقيتهم بيقولوا لأ، آآ، إحنا المفروض ه هن مواعيدنا في رمضان هتبقى من 09:00 ل 17:00، آآ، والمغرب يعني بيأذّن 18:30، فيعني أنا هافطر في الشارع. وه وفعلاً أنا لمّا جرّبت إن أنا أمشي 17:00 من عندهم، أنا فطرت تقريبًا أوّل أسبوع في رمضان ده كُلّه في الشارع بسبب كده، فلمّا جيت بقى رُحت قُلت له أنا أنا محتاجة إن أنا أمشي نُصّ ساعة بدري أو ساعة بدري، قال لي لأ، وإزاي ما كُلّ المكتب بيمشي في نفس الوقت، وإحنا كده مواعيدنا كويسة، وهتلحقي الفطار عادي، قُلت له لأ، أنا ما بالحقش، أنا فعلًا بافطر في الشارع، لإن أنا بيتي بعيد شوية عن ال هنا في الشغل، وباخد في الطريق على الأقل ساعة ونص، بالذات إن أنا بامشي طبعًا ف في الوقت الذروة الزحمة، وبارُوح يعني باركب حاجات كتيرة وكده، المهم قعد يقول لي لأ أنتِ كده بتتدلّعي، وأنتِ كده إحنا هنا كده بقى مش جايين نشتغل، إزاي يعني وما ينفعش وبتاع، المهم بصراحة في الآخر بقى قُلت له لأ أنا أنا لو كده نشوف ال اللايحة بتاعة العَمَل بتقول إيه في رمضان، إن إحنا المفروض ن نبقى بنمشي قبل قبل الميعاد المغرب مثلًا ب بكام ساعة ونحكُم آه، فوقتها بقى الصراحة يعني زي ما بيقولوا كده يعني تراجع في كلامه شوية، وقال لي طيّب خلاص إيه رأيِك بقى نخلّيها حَلّ وسط وتمشي 16:30 بدل 17:00؟ قُلت له لأ يا باشمهندس، أنا هامشي الساعة 16:00 لإن أنا باخد وقت كبير وبابقى مرتاحة، وبابقى عايزة أصلًا أرُوح يعني أرتاح شوية، أساعد مامتي مثلًا في الفطار، أو حاجة، ما أبقاش يعني داخلة على الأكل على طول يعني، فساعتها بصراحة خاف إن أنا أشتكي المكتب أو حاجة، فتراجع عن موقفُه يعني، بس طبعًا ده بقى ضاغط عليَّ أصلًا، يعني ده ضاغط عليَّ جدًا إن أنا كُلّ شوية محتاجة أحِلّ مشكلة معاه، فاهمة قصدي؟
امم. امم. بالضبط، امم. امم. امم، واضح من كلامِك أكيد. امم، فاهماكِ، وطبيعي إن أنتِ تحسّي بالضغط، ده مش ضعف منِّك خالص، بالعكس، يعني أنتِ على طول في بيئة فيها ضغط مستمر طول الوقت، بيضغطوا عليكِ، مش مِدّيينِك وقت إن أنتِ ترتاحي، ولا حتى مقدّرين تعبِك ومجهودِك اللّي أنتِ بتعمليه، برضه الواحد لمّا بيلاقي شويّة تقدير كده، بيحسّ براحة يعني، وده أكيد هيأثّر على حالتِك النفسيّة، وده كمان هيخلّيكِ مضغوطة فعلًا، يعني أنتِ إحساسِك أنا متفقة معاكِ جدًا في إحساسِك ده، أنتِ كده ده مش ضعف خالص، بس خلّيني أسألِك كده، أنتِ لمّا بترجعي البيت بتحسّي كده إنّ أنتِ قادرة تفصلي ما بين الشغل، وترجعي بقى لروتين بيتِك عادي، تعرفي تنامي، تعرفي تاكلي كويس، تعرفي تخلّي بالكِ من نفسِك، والَّا بتحسّي إنّ ده برضه بيأثّر عليكِ؟
امم. بالضبط. بالضبط. لأ بصراحة الفترة دي مأثّر عليّا جدًا لدرجة إن أنا فعلًا ما بقيتش أنام كويس، بقيت حاسة إن أنا على طول مُرهقة لإن حتى م يعني لو هنقول إن قبل رمضان حتى ما ييجي أو كده لأ كنت بابقى راجعة مُرهقة جدًا، وساعات كان بيقعّدنا إكسترا تايم من غير مثلًا ما يقول لنا إن الإكسترا تايم دي بفلوس مثلًا أو حاجة، لأ يعني أنا أنا فاكر يوم والله أنا روّحت الساعة 22:00 بالليل وبسبب إن إن هو كان عنده تسليم أو حاجة وكان غاصب علينا إن احنا نقعُد يعني مش بمزاجنا، مش اللي هو مثلًا يقول شوفوا يا جماعة اللي ظروفه ت ينفع إن هو يقعُد لأ أنتم هتقعدوا يعني هتقعدوا عشان الشغل لازم يخلص. طب أنا إيه ذنبي إن أنت أخدت معاد تسليم غلط يعني، فاهمة قصدي؟
إمم. إمم فاهماكِ، يعني أنتِ كمان عقلِك كده بيتعب إن أنتِ حاسة إن أنتِ طول الوقت في ضغط، يعني الضغط ده كمان ما بينتهيش طول الوقت عندِك شغل، طول الوقت وراكِ مُهمات بيدُّوها لِك، طول الوقت بيفرضوا عليكِ حاجات تعمليها يعني بتحسّي إن أنتِ ما بتخلّصيش شغل، يعني حتى لو خلّصتِ شغل بييجي لِك شغل تاني زيادة عليكِ، وطبعًا مش بتحسّي بتقدير يعني، طب هو أنتِ جرّبتِ تتكلمي معاهم كده في حدود معيّنة إن أنتِ مثلًا شغلِك هتخلّصيه في الوقت ده مش هتقدري إن أنتِ تستلّمي حاجة زيادة، ولو اتكرر الموضوع ده ممكن تفكّري إن أنتِ تسيبي الشغل، جرّبتِ؟
جدًا. بالضبط. بالضبط، بالضبط. بُصّي لأ بصراحة أنا ما جرّبتش الموضوع ده، لإن أنا برضه لسه يعني إيه عاملة معاه الموضوع بتاع رمضان ده، فحاسة إن أنا مش قادرة أتناقش أو ادخل معاه في جِدال لإن هو بجد شخصية يعني بيجادل كتير وبيقعُد يقول لِك لأ و ويحسسك بقى إن أنتِ إزاي يعني مش شايله المسؤولية، وإزاي ما بتشتغليش وأنتِ جايّة جايّة تهزّري يعني ما إحنا كلّنا جايين نشتغل وإيه يعني لمّا تشتغلي من 09:00 ل21:00 يعني المواعيد المفروض من 09:00 ل18:00، فهو عايزنا لأ عادي نقعُد لغاية الساعة 21:00 ولغاية الساعة 22:00 تمام ما عندوش مشكلة، فأنا بجد مش عارفة ممكن أبدأ معاه الكلام ازاي أو مثلًا أرُوح مش عارفة يعني مش عارفة أ أ أدخل في الجِدال ده معاه والّا والّا اعمل إيه؟ أو إن أنا مثلًا أضبط الموضوع إزاي ممكن احكي لحد زميلي فيقول لي أتصرّف ازا مش عارفة؟
إمم. امم، امم. هاقول لِك أنتِ لو حابة إن أنتِ تتعاملي معاه كده مباشرةً من غير ما تدخّلي أي حد، خلّي دايمًا الكلام يبقى بصيغة هدوء، أو اللي هو أنتِ عايزة تتفاهمي معاه مش ما يبقاش في عصبية أو يبقى في مثلًا أي خلاف يحصل، ممكن تتكلّمي معاه كده بكُلّ بساطة تقولي له إن أنا إيه اللي بيحصل ده بيرهقني جدًا، أنا عايزة أقدِّم شغل بجودة كويسة، عايزة برضه أثبت نفسي في الشغل إن أنا طول الوقت إن أنا أقدر أأدّي المهام بطريقة أحسن، إنّما كُتر الشغل أو ضغط المهام ده برضه بيأثّر عليَّ، وبيأثّر على النتيجة، يعني برضه في الآخر ممكن ما أبقاش قد توقعاتكم اللي أنتم شايفينها لي فده طبعًا هيأثّر برضه على الفكرة نفسها بتاعة الشغل، لأن إحنا كل كُلّنا بنشتغل عشان إحنا عايزين نطّلع نتيجة كويسة، عايزين الشركة بتاعتنا تكبر، أو المكان بتاعنا يكبر، بس المفروض إن إحنا نح يعني يبقى في كده، آآ، شوية تفاهم يبقى في كده شوية حدود، يبقى كده في شوية آآ، وقت لأن برضه ده مش نظام معيّن، يعني فكرة إن هو وقت الشغل يخلص، ومافيش نظام أو مواعيد يعني أنتِ بتقولي إن هو برضه بيزوّد عليكم وقت، ده برضه ما هوّاش نظام، ما في ناس برضه عندها حياة عايزة ترُوح تعمل الحياة دي، في ناس عندها مسؤوليات، في ناس عندها إلتزامات مختلفة لمّا تتكلّمي معاه كده بالطريقة دي، وتحاولي توضحي له النقط اللي أنتِ حاسة إن فيها مشاكل، حاسة إن هو ممكن يتجاوب معاكِ؟ يعني شايفة إن ده ممكن يكون حَلّ مناسب؟
امم. آه. صح. صح. بالضبط. امم. أيوه بالضبط. بالضبط. بُصّي، بصراحة يعني أنا مش عارفة ممكن يبقى حل مناسب والّا لأ، لأني يعني كشخصية أنا بجد مش عارفة أتعامل معاه، أو حاسة إن هو لأ ممكن يحرجني مثلًا أو ممكن يقول لي "لأ، هو دي طريقة الشغل ومش عاجبك اتكلي على الله." مثلًا أو حاجة، فبرضه مش عارفة يعني حاسه إن هو لأ مش حيقدّر كلامي لأن أنا في مرة برضه كنت تعبانة وعايزة آخد يوم إجازة يعني وقُلت له إن "أنا عايزة آخد بكرة إجازة وكده." صمم عشان آخد يوم الإجازة إن أنا أقعد اليوم ده لغاية الساعة 22:00 قبل ما أمشي، عشان أخلص برضه نُص التاسكات اللي ورايا بُكرة، فاهمة قصدي؟
امم فهماكِ، طَب في الحالة دي مثلًا ممكن حد زميل ليكم يكون مثلًا قريب شوية من المدير، أو يكون مثلًا مديركم الصغير برضه بيبقى في مدير عليكِ، ومدير اللي هو الكبير صاحب الشغل، آآ، توصلوا له صوتكم مثلًا، تتكلموا معاه هو يبقى في كلام ما بينه وما بينه يفهموا الوضع بالراحة يحاول إنه هو يتكلم معاه.
أيوه. أنتِ قصدِك إن أنا أخلي حد تاني يتكلم معاه أو ي إن أنا أشتكي لحد تاني والحد ده هو ال بقى اللي يوصل مثلًا ل السينيور ده أو لصاحب المكتب مثلًا؟
ممكن لو الشخص ده فيه تعامل مباشر، أو حاسة إن رأيه هيأثّر عليه إن هو مثلًا يطلب منه يخفِّف المهام عن الزملا يعني، لو هو هيخضع للموضوع ده، ده هيكون حَلّ مناسب، ممكن كمان بقى لو ده ما حصلش يعني هو لو ما خضعش للرأي وحسيتِ إن أنتِ طول الوقت بتستنزَفي، برضه خليكِ فاكرة إن نفسِك ليها حق عليكِ، يعني إن أنتِ مش هتوهبي نفسِك للشغل ده، برضه أنتِ مش هتبقي مبسوطة في بيئة بتضغط عليكِ طول الوقت، بيئة بتستنزفِك طول الوقت، وبرضه مش لاقية تقدير لشغلِك وتعبِك اللي أنتِ بتعمليه ده، أنتِ بتنفي حياتِك في حاجة أنتِ برضه ممكن ما تلاقيش فيها تقدير، يعني حاولي دايمًا إن أنتِ تحطّي نفسِك أولوية عندِك وبعد كده شوفي، هل أنتِ هتبقي مبسوطة طول الوقت لو أنتِ شغالة في نفس المكان، والَّا أنتِ ممكن بقى بعد كده ما أنتِ ممكن ترُوحي وظيفة تانية وتبقي مبسوطة وتحسي إن أنتِ ضيعتِ وقت كبير أوي عشان أنتِ خايفة تتخلِّي على الوظيفة اللي فاتت دي، وبالعكس يعني التخلّي هنا مش خوف أو مش فَشَل أو مش ضعف منِّك خالص، بالعكس أنتِ هنا عندِك الشجاعة الكافية إن أنتِ قادرة تحدِّدي أولوياتِك، قادرة تحدِّدي إن نفسِك مهمة عندِك، شايفة إن أنتِ مش متقدرّة في المكان ده، فأنتِ حبيتِ تختاري نفسِك وترُوحي مكان تاني، عشان تلاقي في تقدير يعني دي شجاعة وقوة منِّك إن أنتِ تعمليها.
آه. امم. أيوه، بالضبط. بالضبط. أيوه. إمم. أيوه. صح. أيوه. صح، أنا فعلًا لازم أرتِّب أولوياتي، ولازم فعلًا هاجرّب موضوع إن حد يتكلم معاه تاني، ولو لقيت إن أنا مش هينفع إن هو يتعامل كده أو هيفضل زي ما هو، فأنا فعلًا ه هادوّر على شغل تاني، أنا هاعمل كده فعلًا، شكرًا ليكِ بجد ده أنتِ ساعدتيني كتير.
امم. العفو، لا شُكر على واجب، أنا موجودة دايمًا لو احتاجتيني.